Ayun, ah, magandang hapon sa iyo.
Ah, magandang hapon din po sa inyo. Ah, kumusta naman po kayo? Ah, sa akin naman ay sige po, kayo po muna. <chuckles>
Oo. Kamusta yung araw niyo po? Ako, okey. <laughs> Ako okey lang yung araw ko. Ikaw po ba?
Ito po, okey lang din naman po, medyo mainit po kanina.
Kaya nga, eh, sobrang init kanina, eh.
Ay buti nga po medyo maaga pong mag-ano, eh, mag-sunset, eh, kaya
Oo.
di na po masyadong mainit.
Kaya nga. 'Eto b,a may tanong ako sa'yo. So
Ano po 'yon?
sa, ah, ano ang palagay mo sa online harassment at paano ito nakakaapekto sa tao?
Ayun nga po, eh. Medyo napapanahon po 'yan pag-usapan kasi yung online harassment po talaga sobrang ano, sobrang lala ngayon lalo na sa social media.
Oo.
Yung mga lalo po yung mga toxic na tao, yun pong madalas nilang ginagawa sa mga kaargumento nila yung cy ah, cyberbullying po. Hin hindi in other words parang cyberbullying din po siya.
Tama, oo, oo. Oo, oo.
Kasi siyempre 'pag may naka may naka-ano ko po kayo, may nakadiskusyunan po kayo sa social media, sa mga comments ayun po minsan 'pag 'di 'pag 'di po talaga nila gusto 'yung ano, eh, sa 'yung sa 'yong tugon mo or di pabor sa kanila talagang kung ano-ano ang sasabihin nila, mumurahin ka, babastusin ka. Eh, sa inyo naman po?
Oo. Kaya nga, eh. Kinu kinukutiya talaga. Ako siguro, ah, dahil nasabi mo naman yung about sa cyberbullying, eh, isa din kasi sa sa tingin ko na, ah, online harassment, eh, yung kumbaga yung tinatawag na ano, yung yung doxing. Alam mo yun?
Opo, toxic po, opo.
Oo. Doxing, eh, yung mga, ah, pagpapalabas ng personal na mga impormasyon ng walang pahintulot. So, isa din kasi yun sa mga online na harassment talaga lalo na sa mga ano, sa mga ng yung yung mga napapauso ngayon na mga loan ah, online lending app.
Ah, opo, yung OLA.
Yung mga ganun, oo, oo.
'Yun grabe nga din po 'yung mga 'yon, eh.
Eh, grabe yung mang-harass yung mga ano yun, eh, yung mga tao dun. Kasi based on may experience talaga. Kasi may kaibigan ako na nag-loan siya sa isang online lending app. Eh, iba talaga yung ano, eh, parang sabi niya, eh, naka parang over
Ano po yun? Opo.
overdue ng kahit isang buwan o 2.
Op
'Yong pagpapalabas talaga ng mga impormasyon nila like, ah, i-te-text nila 'yung mga nasa contact niya, mga gano'n, nangha-harass sila. Tsaka, oo, ikakalat 'yung impormasyon nila, mga ganong bagay. So
May access na po.
ang sobrang ano talaga, pangit talaga ng sistema na gano'n. Pagdating gano'n kasi siyempre yung mga gano'ng bagay, eh, mag, ah, may may epekto din kasi 'yan.
Si Opo, totoo po 'yun. Tsaka po pati, eh, 'yung ano, 'yan 'yung mga OLA po, 'yung mga online lending apps. Parang gus ina na ina-access po nila 'yung ano, eh, 'yung information through phone tapos kasi may pahintulot po ng ano, eh, ng umutang.
'Di ba? Oo. Oo. Oo. Oo.
Kaya po ang nangyayari nakakuha sila ng mga impormasyon, 'yung mga contacts kaya 'yun, nakakau na na-te-text po nila or natatawagan tapos haharassin din po, eh, 'di ba? Hina-harass din po 'ata, eh.
Oo. Kaya nga, eh.
Tsaka yung ano po, isa pa po yung ano, yung grabe po silang magpataw ng interest. Napapanood ko po kasi sa mga balita, eh.
Ano talaga yung Oo. Oo nga. Oo, grabe yun sila magpataw ng interest sa yung kaibigan ko nga, eh, ano, eh, ah, siguro mga nasa 5K yung hi hiniram. Yung interest sa isang buwan, eh, siguro yung total na babayaran niya nasa
Opo.
500. 'Yong ano, 5 5 isang buwan.
Sobrang sobrang laki po ano? Kasi sa mga sa mga legal po na ano, na lending apps ano lang, eh, 4, 3, ganun lang po.
Sobrang laki. Oo, 'di ba? So, iba talaga 'yong mga ga oo, mang-harass. Grabe talaga 'yong mga, 'yong mga text message, mga call, mga ganung bagay. So, eto ba, paano kaya naiiba ang epekto ng online harassment, kumpara sa harassment na nangyayari face to face?
Tapos grabe pa-pa mang-harass. Opo. Ano po 'yon? Kasi po sa online harassment, para sa'kin, parang mas malawak po kasi
Pam
siyempre, wala 'yong ano 'pag hina-harass ka wala ka pang laban physi physically eh, kaya ang nangyayari, 'yong nangha-harass talagang lahat ng puwede niyang gamitin para ma-harass ka, cellphone, computer, 'yong mga accounts sa social, so sa social media, email, kung ano-ano pang bagay online, na puwede nilang magamit pang-harass sa'yo.
Oo, oo. Oo.
Kasi, alam nila hindi mo siya ma 'di 'di mo siya makikita, hindi kayo magkikita, kasi, ayon nga, wala kang idea kung nasaan siya, kaya, ang ginagawa niyang paraan para mang-harass, through online. Tapos 'yong sa face to face naman po, ano eh, wala, parang 'yon lang, 'pag nagkita lang po talaga, ganyan lang po 'yong mangyayaring harassment.
Tama, tama. Kaya nga. Ako sa tingin ko
Kaya't ano po 'yon?
pagdating din kasi sa online harassment, parang kumbaga ah, parang ang sobrang tapang. Na, like marami talagang nasasabi, sa online, pero 'pag face to face eh, kumbaga may may mga konsiderasyon, 'di ba?
Opo, 'yon nga po, 'yon po. Ayon nga po. Halos pareho din po tayo nong ano, ng opinyon no'n tungkol do'n sa face to face.
Pero kapag online eh, wala. Oo. Oo, 'di ba? So iba talaga 'yong ano, lalo na ngayon na, o-online talaga halos eh, digital na halos eh.
Kaya Iba po 'yong online. Opo.
So iba talaga, iba parang hindi na din makatao 'yong mga pangha-harass nila.
Tsaka ano po pati, 'yong online harassment kasi, nakikita ng buong mundo kung pa'no ka malit mali maliit-maliitin ng nangha-harass sa'yo eh, Hindi katulad ng face to face po na, kayo lang pong dalawa 'yong, magkaharap. Kasi siyempre, parang niyuyurakan po 'yong pagkatao, tsaka 'yong reputasyon, through online.
Oh. Oo. Oo. Oo, tama ka.
Kaya para po sa akin talaga iba. Iba po talaga yung online harassment. Grabe po.
Ikaw po ba? So ano po ba yung mga pwedeng gawin ng gawin mo o ng isang tao para makatulong. Sa sarili, kapag siya ay na-harass online?
Siguro po talaga ang pinaka magagawa ko po diyan ay basahin iyong mga sinasabi, o mga komento ng nangha-harass. Kasi, pag may grounds talaga na pwedeng ikaso ng s kunyari cyber libel or
Oo.
acts of lasciviousness sa, nangha-harass. Pwede pong ano, pwede po tayong tumulong, kunyari sa ating kaibigan kung siya ay hinaharass. Na pwede tayong magbigay ng payo na, magsampa ng kaso sa korte o sa police station, o sa barangay. Para sa ganoon naman po ay, matulungan natin sila na kasi grabe din po yung ano eh, online harassment. Mabigat na pinagdadaanan din po iyon.
Nangha-harass 'no. Oo. Kaya nga eh 'no?
Pa i kayo naman po.
Ako, siguro, ah, siyempre, ah, number 1 ko talagang gagawin pag may mga ganyang bagay na nangha-harass eh lalo na sa mga text o calls binablock ko talaga eh.
O, magandang paraan po yan.
Kasi oo. Binablock ko talaga kasi siyempre nakakaapekto din yan sa mental na kalusugan ko. At saka siguro ano, pag sumobra na talaga eh siyempre idodokumento ko yung ano, pangha-harass. Number 1 yun gagawin is screenshots. At saka ats siyempre parang kumbaga parang ano din, um, irereport mo din.
Opo. Opo, magandang paraan po yun. Opo.
Na kung ano 'yung mga posibleng ano ganitong ano mga kamalian. Although for example eh although nag gumamit ako 'nung mga OLA, example.
Opo.
So may mga harassment dun. Eh, siyempre dapat naman talaga eh, eksakto lang talaga yung mga interes na pinapataw nila mga ganoong bagay. So, hindi rin talaga oo. Oo, hindi rin talaga makatarungan eh. Sobra pa talaga sa tinatawag na 5-6 eh. 'Di ba?
Yung legal po at saka karapat-dapat. Opo, sobra-sobra po. Kasi sa 5-6 maliit lang yung tubo eh. Kahit sabihin mo pong buwan-buwan yung oo, kahit araw-araw.
Sobra. Oo. Araw-araw. Oo, ah, buwan-buwan.
Ah, kasi sobra pong grabe po eh kasi hindi po legal kaya ganoon eh.
Oh, sa kanila talaga yun Kaya nga eh.
Eh ano po ba?
Ito ito ba, ah
Ano po iyon?
Sa palagay mo, ah, ano ang responsibilidad, ng mga social media platform o mga website para maprotektahan ang mga gumagamit, nila mula sa online harassment?
Ayun po. Siguro mag-filter o talagang salain po tala salain po talaga iyong mga tao na karapat-dapat lang pong gumamit ng social media accounts sa hindi dapat. Kasi po iyong sa mga online harassment, marami pong gumagawa ng mga dummy accounts. Siyempre, nagtata nagtat opo, mga fake accounts po. Nagtatago po sila sa mga ganoong accounts para, malaya nilang magawa iyong mang-harass kasi hindi sila kilala. Tapos
Oo, tama 'no? Oo. Kaya nga 'di ba? Mga fake. Oo. Mang-harass. Oo. Kaya nga eh.
tapos lahat m pwede nilang magawa sa isang tao nang masama. Pwede nilang siraan, pwede nilang murahin, pwede nilang bastusin
Oo.
nang hindi sila, maging liable criminally kasi hindiks hindi sila kilala eh. Walang pagkakakilanlan iyong isang dummy account. Kaya ang nangyayari ganoon. In sin inaabuso talaga nila iyong isang tao o isang grupo. Sat sa uri ng panghaharass online. At saka po opo, ano po yun?
Pa tama iyon. Lalo na ngayon na lalo na ngayon na sobrang sensitibo na ng mga kabataan ngayon, ng mga tao ngayon, mga henerasyon ngayon. Pagdating sa mga cyber bullying, sa mga ano. Yung iba eh, kinikitil na agad nila yung kanilang buhay eh dahil lang sa mga ganyang harassment eh.
Opo. Iyon nga po eh. Iyon nga po. Eh, yun nga po ang nangyayari. Dahil rin po sa mga online harassment. Tapos la lalo na po yung ano cyberbullying. Siyempre, malaking, ah, impact po talaga sa mga kabataan yun. Lalo na pang lalo na po ngayon sa henerasyon nila medyo
Ganun tayi Oo. Oo.
medyo sensitive. 'Di po katulad sa henerasyon natin na, kahit bully kahit iyong pag-tripan ka. Parang ano, pasok sa pasok sa kabilang tenga labas sa kabila. Parang ganun opo. Parang wala lang po ganoon.
Oo. Nga lang. Oo, labas lang 'di ba? Ngayon kasi eh, dinidibdib na talaga nila.
Opo. Kaya nga
Parang kumbaga eh ah, parang nagiging softhearted kumbaga.
Opo. Kaya nga
Madali lang talaga silang maapektuhan.
Opo, totoo po yun. Kaya dapat po talaga ang gawin ng mga social media platforms or ng mga website, ay, talagang salain. Tapos, maghigpit din maghigpit din po sila sa kunyari sa email kung
Tama, oo. Identity 'di ba?
Opo, kasi sa pagre-register pa lang po ng mga account. Iyong ano pa lang po iyong pre-screening po ng mga ano, dapat may mga ID's.
Oo.
Tapos yung yung mga li yung legit po yung information na ibibigay nung mag-gagawa ng isang account para sa ganun po
Oo.
ma 'di po sila basta-basta makapag-register. Siyempre po alam lalo na po iyong mga dummy account 'di ba? Kasi ang dali pong mag-gawa ng ano eh dummy account eh. Basta may e basta may dummy email ka lang din ngayon, pwede na iyon.
Kaya nga eh.
Kaya talagang ano pa dapat yung mga, ganoon mga website, at saka social media platform, dapat may mga pam-verification sila ng ano ng isang tao.
Oo, parang kumbaga iva-vali vali eh, ano tawag dun ah, ive-verify talaga nila like siguro mga after 24 hours dun pa lang siguro makakapag-register 'no? Kasi ngayon wala sobrang
Opo, ganun. Opo, iyong katu opo.
Sobrang dami na talaga ng mga dummy accounts. Mga fake accounts. Eh yung iba may mga bots pa, 'di ba? Na ginagamit.
Yun nga po. Opo. Iyong ano po iyong may m ay yung mga bots po yung mga bumibili ng ano 'no? Nung para pamparami ng likes.
Iba na. Oo. Oo. Oo, may mga ganun pa. 'Di ba? May mga
Nung kat
yung akala mo legit yung page pero puro bot pala yung naka-like, mga ganon. So akala mo oo.
Ano po? Yung mga friends po ano.
Yun pala yung minsan yung mga page ngayon eh, ginagamit na din sa mga ganyang bagay eh.
Dumadi Oo nga po.
Pagbubully, cyberbullying, harassment, mga ganun so hindi talaga siya ano, um, kumbaga sa pagdating sa social media talaga ay sa online hindi talaga safe yung mga tao talaga.
Opo, kaya kailangan po talagang may ganoon na verified iyong account. Para, iwas na lang din po 'no sa posibilidad na online harassment. Kasi iyon, yung po ang kadalasan na mga mang nanghaharass iyong mga may dummy account eh. Mga naka-dummy account. Kasi hindi sila kilala.
Oo. Lalo na ngayon na, kahit hindi man lang sa online. Pero, kahit mismo sa mga kabataan sa paaralan eh. Yung bullying nga eh, sobrang ano, apektado iyong mga bata. How much more pagdating sa mga, sa online 'di ba? Online na mga harassment.
Opo. Kasi me kali ke kita po tayo ng ano eh ng buong mundo eh pag hinarass ka eh.
Oo.
Talagang kahihiyan po talaga eh. Ayun po pala, maraming salamat po sa inyong oras.
O, maraming salamat. Oo. Sa iyo din.
At magandang hapon po. Paalam po.
Paalam.